ไม่นะคะ แต่ว่า เพียงแต่ว่า พอมันมีกลุ่มใหญ่ขึ้นเนาะ ประมาณ 10- 20 คน ขึ้นไปตอนเนี้ย อ่า แล้ว มันก็ บ้าน ท ก็ไม่พอแล้ว บ้านใครสักคนก็ไม่พอ แล้วพอด้วยความกลุ่มใหญ่ขึ้น จะนัดกันเจอกันทั้ง ทัก ให้พร้อมกันเนี่ย มันยากเนาะ เขาก็จะไปแยกกลุ่มย่อยกันเนาะ ประมาณ 5-6 คน อะไร อ่า มัน ทีนี้พอหลังจากเนี้ยมันก็จะมีแยกกลุ่มย่อยไปเป็นคนบ้านเดียวกัน ที่บ้านเดียวกันจริง ๆ อะ คนแบบ คนที่ฝั่งอีสานเหมือนกันเขาก็จะไปเหมือนกันเนาะ คนฝั่งทางเหนือเหมือนกัน เขาก็จะไปเหมือนกัน อย่างเงี้ยค่ะ คนใต้ก็ไป อ ใต้
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ไม่ใช่ว่าคนที่แบบอยู่ชุมชน ใกล้ ๆ กัน มาเจอกัน ไม่ใช่ แบ่งแบบเป็นภาคของบ้านเราไปเลย ใช่ไหมคะ? <laughs>
ไม่ ๆ ๆ ไม่แล้ว แบ่งภาคแล้ว <laughs> ใช่ เพราะว่า ถ้าเป็นภาคเนี่ย เขาจะกินอาหารคล้าย ๆ กันเนาะ เขาพูดภาษาเดียวกัน อา อย่างสมมุติว่า อย่างทางภาคอีสานเนี่ย เขาจะกินแมลงทอด หรือเขาสั่งออนไลน์กันมาเนาะ แบบ ตัวแมลง ใช่ ช คุณมีขายด้วยอะ แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งอะเขาก็เอามางานปาร์ตี ใช่เปล่า เป็นแบบแมลงทอด ออนไลน์อะ <chuckles> แล้วเป็นแบบ มันซีลมานะ มันเป็นแพ็กเหมือนถุง
อา ค่ะ อืม มีขายด้วยเหรอคะ? อืม ค่ะ อืม พวกเหมือนรถด่วน อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ?
มันเป็นตัวแมลงอะ มี ปีกด้วยอะ อา แล้วที เนี่ย เขาก็เอามาคั่วใส่ ใส่ ใส่อะไรนะ ใส่ซอสอะ ตราภูเขาอะ แล้ว อา แล้วเขาก็กินกัน แต่เราไม่กินไง <laughs> เราก็แบบ เขาก็มา ยื่นให้ เราก็ไม่กิน
อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ คือเราก็อยากจะมีส่วนร่วมนะ แต่พอดีว่าอาหารคุณมันผิดแปลกไปจากภาค ที่เราอยู่ <laughs> เราขอข้ามผ่านนิดหนึ่ง อืม
<laughs> <laughs> คือ ก็ขอบคุณนะ ขอข้ามได้ไหม เพราะเขาเหมือนพยายามคะยั้นคะยอให้กินเนาะ เออ แล้ว "ไม่ ๆ ๆ ๆ ขอบใจมาก" เราก็ไม่กินเนาะ อืม เราก็เหลือส้มตำเราก็จะกิน แต่ว่า อ่า แล้วทีเนี้ยก็ต้องบอกว่า อ่า ทางฝั่งนู้นเขาก็จะประโคมผงชูรสอะเนาะ อืม อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ บางทีเขาก็ไม่ใส่ อะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็จะแยกกันไปตาม
ค่ะ ค่ะ อืม แล้วของเราภาคไหนคะเนี่ย?
เรา ของเราทางภาคกลางค่อนไปทางเหนือค่ะ อืม แล้วก็อยู่แถวแบบว่า กำแพงเพชร สุโขทัย อะไรพวกนี้ ก็จะอยู่แก๊งนี้ ค่ะ อา คราวนี้เขาก็จะไปรวมตัวกันที่แก๊งนี้เนาะ ถ้าเกิดมีคนฝั่งนี้เขานัดกัน เขาก็จะชวนเรา เพราะเขาก็รู้ว่าเราอยู่จังหวัดแถบนี้ ใช่ไหมคะ อืม ส่วนคนที่ ที่เป็นฝั่งทางภาคอีสานที่เขาอยู่แบบ ถนัดอาหารเหมือนกันน่ะ เขาก็นัดรวมตัวกัน เขาก็จะมีแก๊งมีกลุ่มของเขา ซึ่งเราก็เข้าใจ แล้วเราก็ยินดีด้วย
โอ้ โอเคค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ เขาก็จะมีความถี่ในการเจอกันมากกว่า ที่แบบพวกเราจะไปเจอกัน อา ทุกวันเลยเหรอคะ?
โอ้ ทุกวัน <chuckles> ทุกวัน ใช่ ทุก วัน คือแบบเหมือนบังเอิญ เหมือนบ้านเขาใกล้กันด้วยอะค่ะ ขับรถแป๊บเดียวก็ถึง อา แต่ว่า จริง ๆ บ้านเราก็ใกล้ แต่เราไม่สามารถไปได้ทุกวัน ใช่ไหมคะ พวกเขาเนี่ย นี่ ก็คือแก๊งกลุ่มเพื่อนออนไลน์นะ เจอกัน ออนไลน์นะ แล้วพอไปเจอกันจริง ๆ เจอกันทุกวันเลยที นี้
โอ้! น่าสนใจมาก มาก อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ

โอ้โฮ! ทำไมมันเยอะขนาดนั้นอะคะเนี่ย <laughs>
<chuckles> เราก็ตก ใจ เหมือนกัน เราก็ตกใจเหมือนกันค่ะ ว่าทำไมแบบคนเยอะขนาดนี้ เพราะหลังจากนั้นอะค่ะ อ่า เราเนี่ย พอเราเป็นตัวตั้งตัวตีในการตั้งกลุ่ม ใช่ไหม เราก็เหมือนเป็นหัวหน้าแก๊ง ใช่ไหมคะ เราก็จะแบบว่า อ่า เอาเรื่องราวของรัฐเนี้ยต่าง ๆ เนี่ย ที่คนไทยในรัฐเนี่ยควรจะรู้ มาลงให้เพื่อนอ่าน มาลงให้เพื่อนอ่าน ใช่ไหมคะ แล้วมันก็มีคนนอกอะค่ะ
ค่ะ อืม เป็นแอดมินไปเลยใช่ไหมคะเนี่ย? <laughs>
ใช่ มันก็เลยมีคนนอกเข้ามา อืม แล้วพอคนเนี่ยที่ไม่เคยเจอกันเนาะ ก็มีการแบบว่า เออ ถ้านัดหน้าขอไปด้วยนะ มันจะมีเพื่อนใหม่มาแล้วทีนี้เรื่อย ๆ
ค่ะ
อืม
อืม แต่เราก็จะ คือจะเปลี่ยน ที่ สถานที่ไปเรื่อย ๆ ด้วย เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ?
ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งมัน บ้านใครคนใดคนหนึ่งไม่พอ อืม ล่าสุด คือตอนที่จัดงานสงกรานต์ ใช่ไหม มันประมาณ 100 กว่าคนน่ะ
อืม ค่ะ โอ้โฮ! ทำไมเยอะขนาดนี้คะ เนี่ย นี่คืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันหมดเลยเหรอคะ?
ใช่ ขับรถไม่เกิน 1 ชั่วโมง อ่า ประมาณ 30 นาที ยี่สิบ นาที 1 ชั่วโมง ใช่ไหมคะ คุณเชื่อไหม ว่าตอนแรกที่เราเล่า ว่า เราเป็นคนเดียวในที่เนี่ย ที่แบบมาแล้วไม่มีคนไทยอะ มันไม่จริง <giggles>
อา ค่ะ ค่ะ <laughs> เราแค่แบบ อยู่ เขาเรียกอะไรนะ ชุมชน ล เล็ก ๆ ของเรา
เขา เขาไปอยู่ในโลกของไลน์กันหมดน่ะ ใช่ เขา เขาไปอยู่ในโลกออนไลน์ไง แล้วทีเนี้ย จริง ๆ อะโลกออนไลน์ มันก็เหมือนโลกเสมือนจริงนะ มันสามารถที่ จะ ออกมาเจอกันจริง ๆ แล้วก็เป็นเพื่อนกันจริง ๆ ได้เลยนะ
ตอนแรก ๆ อย่างงี้ไหมคะ? อืม

อืม ค่ะ
อืม แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันไป คุยกันไปคุยกันมา โทรคุยกันก่อนด้วยนะ อา พอโทรคุยกัน แล้วพอเราได้ยินน้ำเสียง เราได้ยิน อ๋อ โอเค แบบว่าคนไทย น้ำเสียงเป็นกันเอง บางคนที่แบบ อืม ไม่น่าจะมีอะไร
ใช่ไหมคะ บางทีอะแบบ เออ เราอยากรู้ก่อนเนาะ คนที่เราจะไปเจอด้วยจะแบบว่า น้ำเสียงเป็นยังไง แบบเขาคุยสนุกไหม อะไรอย่างเงี้ย อืม <laughs> ค่ะ
อา อา โหดไหม ดุไหม <laughs> ใช่ไหม อืม เราก็เริ่ม เริ่มจากน้ำเสียงก่อน ใช่ไหมคะ แล้วทีเนี้ยค่ะพี่คนนั้นเขาก็บอกว่า "พี่อะ เพิ่ง พี่ก็เพิ่งมาอยู่ พี่ไปไหนมาไหนไม่ถูกเลย" อา เราก็เริ่มบอกว่า "พี่รู้จักโรงแรมอันนี้ไหม? ใหญ่ ๆ อยู่ตรงเนี้ยค่ะ" เขาก็บอกว่า "เคยขับผ่านอยู่นะ" อา งั้นพี่มาเจอหนูตรงนี้นะ แล้วเดี๋ยวหนูจะขับรถไปรับ อืม ก็ นัด กันเนาะ ทีนี้ อ่า ด้วยความที่เขาก็ใช้แบบ GPS ไม่เป็น อะไรไม่เป็น เราอะใช้เป็นใช่ไหมคะ พี่เขาก็ขับรถมาตรงโรงแรมแบบใหญ่ ๆ ที่ทุกคนต้องรู้จักอะค่ะ ใครที่ขับผ่านต้องรู้จักเนาะ อา เขาก็ไปจอดที่นั่น เราก็ไปจอดที่นั่น เราก็ไม่เคยเห็นหน้ากัน เราก็จะหากัน ไม่เจอเนาะ พี่ขับรถสีอะไร พี่จอดอยู่ตรงไหน อา สุดท้ายก็
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ เออ กำลังจะถามว่า คือในระหว่างที่ ก่อนจะเจอกันเนี่ยค่ะ เราไม่ได้บอกเหรอ เอ๊ย วันนี้เราใส่เสื้อสีนี้ หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs>
ค่ะ <laughs> เราก็บอก แต่ว่าเราจะดูสีรถก่อนไง มันจะง่ายกว่าเนาะ เพราะว่าเราขับรถ เพราะว่าที่อเมริกาเนี่ย อ่า เขา ทุกคน ทุกบ้านจะต้องมีรถเนาะ มันไม่มีรถสาธารณะ
อ๋อ อ ค่ะ อืม อ หมายถึงภายในบริเวณที่ ที่เราอยู่ใช่ไหมคะ?
อืม ที่เราอยู่ไม่มีรสสาธารณะ ไม่มีเลยค่ะ แท็กซี่ก็ไม่มี
โอ้ ไม่มีรถสาธารณะเลยเหรอคะ?
ไม่มีค่ะ ไม่มีรถเมล์ ไม่มีแท็กซี ไม่มี ไม่มีขนส่งสาธารณะใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกบ้านต้องมีรถ อือ ใช่ค่ะ รถคือปัจจัยที่ 5 ที่ 6 อือ ทีนี้ ก็ไปก็แบบว่า เออ ไปนัดกัน ก็ เออ ก็พาเขาไปไปเจอกัน มันเหมือนมันไม่ใช่คนแปลกหน้าอะค่ะ พอเจอกันมันก็สนิทกันเลย แปลกมากไหม แปลกเนาะ
โอ้ อย่างงี้ทุกบ้านต้องมีรถ อือ ค่ะ อา